Oui, je demande parce qu'il y a une forme, il y a une forme. C'est pas le fond que je change, c'est la forme.
Ah, ouais! Beh, bien sûr! Alors, heu, to totalement, c'est exactement ça. C'est souvent pas le fond, le problème mais beh, c'est ce qui s'est passé aussi, heu, avec ton frère, hein. Peut-être que, heu, peut-être que, lui aussi, aurait pu écrire sous une autre forme, comme on le disait tout à l'heure, ne serait-ce que ra rajouter des emojis et en fait, ce que tu vas trouver chez chez ChatGPT, c'est le le côté peut-être, heu, neutre et avec un maximum de recul sur les choses qui, finalement, n'est pas ton cas quand tu vas envoyer le texto.
Ouais, c'est une question de mots. Moi, j'écris le texto, heu, type, heu, mmh, je sais pas, heu, je demande pour la 4e fois, heu, les les KPI d'un d'une campagne, tu vois, heu? Et et j'en ai ras-le-bol de demander à la personne la même chose. Alors j'écris j'écris, moi, heu: «Cher, heu, Tartempion, ça fait, heu, maintenant, heu, 3 jours que j'attends les KPI. Je ne peux pas avancer dans mon travail parce que je n tu ne m'as pas envoyé l'information. Ça commence à bien faire, est-ce que tu peux te bouger un petit peu pour m'envoyer ce que, supposément, tu as déjà?» donc je je copie je <laughs> je copy paste, j'envoie à Chat GTP et je dis, heu: «S'il te plaît, réécris ce texte f de f heu, refor reformulé de façon professionnelle mais non agressive» <chuckles> et je copie ce qui ce qu'il écrit et je remets dans dans le dans l'e dans l'e-mail et j'envoie. Donc ça évite ça évite, tu vois? Je je le point passe. La personne reçoit le message mais heu, n'a pas l'impression que je lui rentre dedans et ça, c'est une question de aussi de caractère, tu vois? Qu'il faut que tu
<chuckles> Mmh mh. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Oui, c'est sûr qu'il veut c'est c'est bien de le faire réécrire celui-ci, c'est bien. <laughs> Il te le reformule. <chuckles> <chuckles> Et et c Bah, bien sûr. Mais c'est génial. C'est génial. Oui et en plus, heu Eh eh bah alors, justement, c'est je j'allais presque parler d alors pas que de caractère mais aussi de génération, parce que, heu, le il peut y avoir, des fois, des des malentendus, des quiproquos, ne serait-ce que parce qu'1 ou 2 générations, heu, te séparent de la personne à qui tu envoies le message et qui veut qui peut en engendrer quelque chose de négatif. Du coup, limite, quand tu écris à Chat G GPT, tu pourrais, presque, en plus, préciser, alors, ça se trouve, c'est déjà le cas, heu, que tu t'adresses à une personne de telle ou telle tranche d'âge.

Alors, ça dépend si, heu, je reçois le le texto ou si c'est moi qui l'envoie.
Ah, bah, oui, c'est vrai que c'est 2 points de vue complètement différents. Bah, et abordons les 2. <chuckles>
Alors, je vais commencer par si si je le reçois et après on on ira si c'est moi qui l'envoie. Heu, alors, hem, généralement, ça me fait réagir très violemment. Heu, petite anecdote, mon frère m'a envoyé un texto complètement, heu, b, <blows air> tout à fait, heu, naturel, sans rien de particulièrement agressif mais sans e enfin, eh, peut-être avec une arrière-pensée, hein, parce que si on écrit quelque chose, il y a toujours une arrière-pensée quelque part. Mais heu e exact.
Bien sûr, bien sûr. Ah, bon? Sans arrière-pensée. Il peut y avoir une pensée directe, oui mais mais pas forcément pas pas forcément sous-entendue mais d'accord. Donc là, en l'occurrence, ça avait l'air d'être le cas, non? <chuckles>
<chuckles> Ouais, tout à fait et heu, on s'était on s'était un petit peu, hem, engueulés, mmh, quelques jours avant, donc j'ai reçu le texto et hem, je l'ai perçu comme une agression même si ça ne l'était pas parce qu'elle a il avait il l'avait écrit de façon tout à fait, hem, heu, très heu, comment on peut dire? Heu heu, c'était très non, c'était pas du tout ç justement voilà c'était ça. C'était très c'était très froid, c'était très, heu, tac-au-tac et j'avais l'impression qu'il me reprochait quelque chose et donc évidemment quand on lit quel quand on lit un texto, heu, ça dépend s il y a pas d'intonation, la il y a des gens qui oublient totalement la ponctuation. Heu, dans mon cas, heu, nous parlons dans la famille ouais, non, oui, ça pourrait mais là, il y a pas des d'émoji et comme dans la famille, on parle 3 langues en même temps, heu, j'ai reçu un texto qui, littéralement, allait du français à l'espagnol, à l'anglais.
Sincère? Très froide? Et il y a pas l'intonation. Même un petit emoji, des fois, peut faire la différence, hein. Mmh mh. <chuckles> Un texto pluriculturel. <laughs>
Et j'ai réagi sur le coup ah oui, ah oui, oui, oui. Et j'ai réagi sur le coup, en lui envoyant, heu, on pourrait dire, mon poing dans la figure et hem, c'était ah oui, c'était la la réponse de son de son texto n'est, ah, de ma part, n'était pas du tout, du tout, du tout gentille. Ce qui a fait qu'on a commencé à se prendre la tête par texto pendant plus d'1 heure, heu, pour quelque chose qui, heu, après mmh, on s'est tous les 2 rendus compte qu'il y avait aucun aucune raison de s'engueuler.
Ah, ouais! Ah, oui, c'est ça, c'est c'est le problème et est-ce que, d'ailleurs, le fait de s'être pris la tête quelques jours avant n'avait déjà pas une influence sur la réception, heu, du du texto et la manière dont tu l'as interprété?